Sim, eu também, eu também, é muito gostoso. É, eu fico até meio triste às vezes, eu fico vendo, né, as crianças hoje em dia, não tem muito isso. É, tem um pouquinho, é mais do Frozen só, as músicas do filme da Frozen. Hã, mas é num nível bem, bem menor, eu acho do que, na nossa época, né, de da galera que, está na na casa dos 30 hoje em dia. É, então é meio triste, mas eu fico feliz, de ter vivido aquela época, viu?
Uhum, com certeza. Não. Uhum. <laughs> Sim. É verdade, com certeza. Sim, sim. É, <laughs> com certeza, porque realmente, né, o fato da gente ouvir hoje uma música, né, dessa época, transporta mesmo, para lá para o passado, né, é como se a gente estivesse, de novo vivenciando aquilo, e isso é muito legal.
Fico, demais. Aham. Demais, demais. Às vezes a gente, sente essa vontade, né, de se conectar eu acho, de se conectar, com a nossa criança, então, eu já tenho a playlist ali prontinha. Ai começo a cantar a Hanna Montana, é muito gostoso, é.
Uhum. É. <chuckles> E é tipo um calorzinho no coração, assim, né, você volta para uma época, que a vida era mais simples.
Sim, nossa.
<chuckles> Sem tantos problemas, sem tantas dificuldades, né, pelo menos por alguns minutos, você sente ali com, 5 anos de novo, no carro da tua mãe.
Ai. Totalmente, totalmente. E z e, eu pessoalmente, né, eu escuto a música, e eu já, lembro ali, das cenas de quando eu escutava. Hã, tinha uma também, que eu descobri ela, pela Disney, né, que é a Hillard Duff, hã, que tinha o show da Lizzy Maguire, e eu fiz vários filmes, vários. Daí tem umas músicas, que eu lembro que eu escuto dela e eu lembro eu na janela do apartamento, escutando ali com o meu walkie talkie e chorando, escutando a letra ali chorando, não tinha nada pra chorar, mas a letra me fazia chorar.
<chuckles> Uhum, uhum. Uhum. Sim, sim e ela fez vários filmes, né? Uhum. Hum. <chuckles> Meu Deus, super emocionada. <laughs>
Emocionadíssima, pisciana raiz.
Que legal. Olha, eu adorei essa conversa, foi super bacana, muito obrigada mesmo.
É. <chuckles> Eu que agradeço, foi muito bom. Até a próxima.

É, óbvio que eu aprendi só o refrão, né, ah, mas assim, o o resto eu nem tentava. Mas aprendi demais inglês com música, eu falo com as pessoas, eu eu tive o privilégio, sim, de fazer curso. Eu fiz. Eu não sou uma pessoa autodidata, nunca fui. Então eu aprendi muito com o curso, mas eu acho que pelo menos 50% do que eu aprendi no do meu inglês, principalmente promunu pronúncia, foi cantando essas músicas, e cantando música quando eu era adolescente. Criança para adolescente.
Aham. <laughs> <laughs> Sim, sim. Aham. Aham. Ah, sim. Com certeza, veio tudo lá de América Internacional e Mulheres Apaixonadas. Internacional. <laughs>
Sim. Exatamente. E Disney Channel, eh, As Visões da Raven
Aham.
É, todo, tudo, tudo, tudo.
Eh. Foram professores, também, de inglês pra você, né.
Foram demais, e eu tinha essa essa curiosidade, e eu entrava em sites, porque, até hoje eu sou assim, eu quando eu gosto de uma música, eu gosto muito de cantar junto
Uhum, uhum.
né, eu me sinto quase que obrigada, tipo assim, eu gosto dessa música, não, eu quero cantar junto, eu preciso cantar.
Sim. É. Você não consegue só curtir a melodia, né, precisa saber a letra também, né.
Não. Eu preciso saber a letra, senão me incomoda, eu falo, assim: "Ai, eu preciso, preciso cantar junto". Então eu imprimia as letras.
Uhum, te entendo. <laughs> Sim. Ai, que ótimo!
Então eu lia, sabe, eh, eu aprendi demais. Demais, e
Olha. Era tinha toda uma dedicação, ali mesmo, pra aprender as letras. <laughs> E aí, eu imagino que você saiba até hoje, né.
Tinha. Sim, eu sei até hoje. Coloco às vezes uhum, no carro.
<laughs> Provavelmente a fórmula de Bhaskara, você não lembra, mas a letra de High School Musical está aí, super viva.
Não. Total, total. Sei sim, da ponta da minha língua. As do Eminem, eu confesso que eu esqueci a a maioria, mas a
<laughs> Sim. É, não, mas era bem difícil mesmo, né. Eh, o o ritmo, o p o rap é um é um tipo de de música difícil de gravar, né.
Nossa. É, a melodia também, não tem muita melodia, né, mesmo com o refrão, ali, que é um pouco mais melódico mesmo, né, mais cantado, ainda assim, não não pega tanto, né, eu acho que quanto músicas mais animadas de de pop e etcetera, né. Hã
Sim, sim. Aham. Sim, sim. É, com certeza.
Ai, é muito bom.
E hoje você escuta, por exemplo, músicas num aplicativo, né, eu imagino.
Sim, cem por cento. Ah.
E aí você tem playlists, você segue playlists, assim, mais antigas, você tem costume de montar sua própria playlist, eh, túnel do tempo. <laughs>
Uhum. Sim.

<laughs> Sim. Mas, oh, eh, não foi só da sua adolescência, né? Realmente foi uma febre naquela época.
<laughs> <laughs> Foi. Foi, e eu fui parte, sim. Viciadíssima naquilo ali. Hã, e o que eu falei que era engraçado, porque na mesma época que eu gostava, né, por exemplo, desses 2 principalmente e outros também, coisa da Disney, eu tinha uma fissura. Eu estava muito, muito apaixonada com o Eminem.
É, é. Aham. Hum. Ah, olha. E são estilos completamente diferentes, né?
Completamente diferentes. Públicos completamente diferentes.
Aham. Hã. É é <laughs> Mas você acha que tinha uma questão não apenas musical com ele?
E eu amava. Total. Eu sei porque. Eu até estava comentei esses dias com o meu marido, porque ele acha engraçado eu hoje em dia, eu não gosto mais tanto m assim, eu tenho esse carinho que ficou ali, né, do passado, porque eu fui no show dele. É nostálgico É. Eu fui para o show dele quando eu tinha 18, oh, 16 anos de idade, em São Paulo. Fui lá de Minas pra São Paulo
<laughs> Sim. Aham, aham. É nostálgico, né? Olha, que legal! Aham. <laughs> Pra ir no show dele. <laughs>
pra ir no show dele. E aí, eu estava comentando com o meu marido que, realmente, eu eu não gostei dele do nada. Não comecei a gostar das músicas dele do nada, porque eu escutei e falei: "Nossa, que legal". Foi porque É. Foi por causa de um menino que eu gostava.
Aham. Sim. <laughs> "Que música interessante". <laughs> Hum. Entendi.
É. Que gostava do Eminem. Ele era fissurado pelo Eminem. Super fã número 1. E eu queria, né, meio que né? A gente essa coisa de adolescente, né?
Aham. Sim, sim, sim.
Queria juntar ali as coisas e falar te ter que ter mais assuntos pra falar com ele, e falar: "Nossa, eu também gosto". Foi a minha estratégia e acabou que, genuinamente, eu comecei a gostar mesmo. Né? Uhum.
Claro, foi a tua estratégia também, né? Aham. Olha que interessante. Não, e deve ter te ajudado a aprender inglês, né, porque <laughs>
Demais, demais.
pra entender tudo o ele estava falando, ali, nas letras, você precisava de um inglês já um pouco mais avançado.
Sim. Uhum.